Mh-mh. Sì.
Ehm, la persona che ti vuole bene a fianco ti ti deve spronare e ti deve portare in cielo, no?
Eh, certo. Ma ma infatti g guarda, mhmm, per me è una roba allucinante, no, perché comunque poi mi ci è voluto veramente tanto per rendermi conto che era un un cioè, un concetto di amore molto storpiato, perché una persona che ti ama non eh, appunto, capu capito, non è amore, è è p è possessività, è ossessione. Ma pensa che io poi quando ho, mi ho chiuso la relazione, poi ci siamo lasciate
Sì. Sì. Ti mamma mia. Ma non è amore non è amore. Sì, sì, sì, sì. Esatto. Sì. Ma eri fidanzata sai da piccolina chiedo, quan a quanti anni s
No, a avevo 17 anni ed è durata ci siamo messe insieme quando avevo 17 anni, sì, ed è durata 1 anno e 4 mesi fai sì. No, no, no, non tanto, ecco. Però mi ricordo quando avevamo chiuso, a ci siamo lasciate in, proprio, cattivissimi rapporti eccetera, volati insulti <chuckles> Esatto.
Okay. Okay. Sì. Mh, fortunatamente non tanto dai, cioè nel sen Sì. Sì. Eh, immagino. Vabbè, ma quando il rapporto è tossico penso che non puoi non puoi lasciarti immuni dai rapporti, sai, impossibile. Il rispetto non c'è.
Esatto, esatto. Cioè proprio in brutti modi, eccetera. Io mi ricordo questa cosa che mi ha particolarmente segnata, che mi diceva: "Guarda che non ti ho mai amata veramente, era solo ossessione". E io cioè lì per lì l'ho presa malissimo, molto male. Eh.
Sì. Okay. Mh-mh. Sì. No, no. L'hai presa a male. Poi forse ti sei resa conto che anche da parte tua magari non era amore, ma era solo appunto ormai dipendenza affettiva, come hai detto tu. Mh-mh.
Mh. Esatto, capito? Però con il senno di poi ho detto: "Forse meno male." Perché scusa, se fosse questo l'amore allora sono cioè siamo fottuti, capit no per fortuna
Ti. <chuckles> Sì, infatti a volte capita che persone molto piccole impostano la relazione così e poi magari se si lasciano pensano che l'amore sia quello e, ehm, rimangono molto scottate, hanno paura poi di rimettersi ins mettersi insieme ad altre persone e fare esperienze, perché magari pensano che l'amore sia quello. Il guaio è quando sei molto piccola, secondo me.
Sì. Mh-mh.

sì, guarda. Quindi no, infatti, è p è particolarmente poi, secondo me, difficile quando quella cioè, quella è stata la mia prima relazione seria, capito?
Sì, ti segna un po', eh. Sì. Eh vedi, magari tu dici: "L se l'amore è così, io magari non voglio più farne parte", no? Ti è venuto un po' 'sto trauma. Mh.
Eh, esattamente. Assolutamente sì, guarda, infatti io poi sono non mi son messa con nessuno per 2 anni e passa e mi ricordo che avevo una paura tremenda perché cioè sì. Esatto, assolutamente. Però quello era m il mio unico metro di giudizio, quindi ero proprio convinta che qualsiasi rapporto sarebbe stato così e per questo mi privavo magari di conoscere nuove persone, eccetera eh.
Okay. Eh, vedi? Però vedi, poi alla fine ricostruisci te stessa, no? Come cioè, mh. Okay. Eh, vedi? Mh. Sì? E poi poi come hai fatto? Come ti sei fidanza di nuo come l'hai conosciuto, sai, come hai costruito la fi cioè, come ti ha dato fiducia lui, voglio sapere.
Ma guarda, uhm, penso che sia una cosa che è venuta naturale, perché prima alla base c'era un'amicizia, un'amicizia a da <chuckles> sì, un'amicizia che durava da 1 anno e passa e il tutto, anche senza rendercene conto è iniziato a svilupparsi dopo, no, ed è stata una cosa bellissima perché non è stato forzato, perché comunque ci conoscevamo prima, avevamo appunto questo rapporto di amicizia, c'era già una fiducia eh, esatto. Esattamente, brava, l'ansia da sprestazio
Okay. Mh-mh. Sì. Ah, anche a me! È bellissimo. Okay. Sì. Sì, sì, sì, sì. Mh-mh. Bello, è vero. Sì. Quindi magari all'inizio non c'era manco l'ansia di sai, l'ansia da prestazione, diciamo così, sai, perché Chi si è dichiarato per prima? Voglio sapere. <chuckles> Chi si è dichiarato per prima?
Mh-mh. ehm, allora è stata una cosa un po' incomune però cioè, tipo ce lo siam fatti capire i nello stesso momento, però a parole sono stata io. <chuckles> Sì.
Okay. Okay. Mh-mh. Ah okay, eh be ma anche io, ma questi 2, se questi uomini d'oggi, mamma mia, cioè, nel senso anch'io ho fatto il primo passo, perché si vedeva che c'era sai, ehm, c'è sempre stata intesa mentale, perché poi se uno è amico a un'altra persona, mentalmente devi trovare, mo' che sia maschio o femmina, giustamente, no, devi sta' un attimo sulla stessa lunghezza d'onda. Poi si vedeva che c'era, oltre al lato mentale, ol ovviamente anche il lato, ehm, fisico, no. C'era attrazione fisica.
<giggles> Sì. Sì. Mh-mh, certo. Mh-mh. Sì. Sì, certo. Assolutamente.
A un certo punto io mi so' scocciata, ho detto: "Ma cioè, ma che dobbiamo fare? Eh, eh, tu mi piaci, io lo so che ti piaccio, che dobbiamo fa'?" Quindi l'ho preso un attimo io per le orecchie, cioè, capito? Eh sì, dai.
<chuckles> Fatto bene, fatto bene, guarda. Ogni tanto ci vuole, no, buttarsi eccetera, perché sennò ecco, sennò veramente
Eh sì. Sì, ma pure se io avessi preso un palo, no, non fa niente, uno ci prova, perché se uno poi sta nel limbo è peggio, secondo me.
Mh-mh. Eh, ma esatto. Brava, brava. Io sono di questa idea, perché in realtà ne ho presi di pali in passato, eh, cioè, quindi capito, ecco. Sì, ma sì, prima o poi tutti.
Sì. Eh n sì, vabbè, capita un po' a chiunque, secondo me, cioè, ci sta dai. Anche alla più bella e la più perfetta del mondo, cioè, nel senso poi è tutto soggettivo, no, ovviamente.